Ähm, eigentlich ist das alles schon so schrittartig passiert, würde ich sagen. Also, dass wir also, das war nämlich so, ähm, wir haben die Grupp Freundesgruppe so ab 2019 aufgebaut, würde ich sagen. So Mitte 2019 haben wir uns so kennengelernt und auch, ähm das also, es waren auch so meine ältesten Online-Freunde eigentlich. Also, gut, ich hatte noch welche, die waren noch älter, aber das war 'ne andere Geschichte. Und das waren aber so die, die dann wirklich auch im Kern so zusammengeblieben sind mit mir und für die nächsten 4 Jahre eigentlich und oder 3 Jahre zumindest. Und es war schon so, dass wir extrem viel auch gespielt haben. Also, das war wirklich, dass wir irgendwie eigentlich wir waren fast jeden Tag online und haben eigentlich ja, und wir waren so 'n eingeschwi also, so, wie sagt man noch, nicht eingeschwissen? Ne, ähm, eingeschlossenes, ne, sch so 'n Team. Wie heißt das noch mal?
Mhm, ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm, mhm, mhm, eben halt so verbunden, wirklich, ne? Ein ein Team, habt euch wart wie auf einer Wellenlänge so, ne, äh, was eure Hobbys vielleicht angeht? Ja, mhm.
Du weißt, was ich meine, äh, eingeschworenes Team. Ja. Ja. Genau. Und, ähm, das war dann so, dass wir also, g gut, es war halt 'ne Onlinefreundschaft und auch während Corona und, ähm ja, aber es hat halt also, was heißt nur 'ne Online-Freundschaft? Also, ähm, ich weiß halt auch, dass viele Leute dazu
Mhm. Ja, die kann ja auch sehr, äh, intim oder innig werden natürlich, ne? Ja, wenn man dann jeden Tag Zeit miteinander verbringt, ne? Dann sind es ja keine Fremden mehr, klar. Ja, mhm.
Ja, genau. Genau. Und wir haben halt alles gemacht online. Also, das war wirklich wir haben, ähm, äh wir haben Spieleabende gespielt. Wir hatten dieses eine Spiel, was wir p als DPD, über das wir uns kennengelernt haben, äh. Wir haben gekocht miteinander. Wir haben Serien geguckt, Filme geschaut, ESC, WM, äh, alles Mögliche im Sport miteinander gemacht. Das habe ich, glaube ich, dir schon gesagt, ähm.
Mhm. Mhm. Ah, ah. Schön. Mhm. Ach so, ja, aha. Ist ja richtig viel, mhm, ja.
Alles haben wir gemacht. Ja, wir haben Hausaufgaben haben wir zusammen gemacht, ja. <giggles> Al a lso also
Wahnsinn. Ja, richtig schön. Also, wirklich so alles miteinander geteilt und auch ganz verschiedene Dinge miteinander gemacht auch, ne? Mhm.
Ja, ja, eben. Und es war halt total cool irgendwie. Und dann, nach und nach fing das aber an, ähm also, wir waren eigentlich so zu 4. und dann gab's so 'n äußeres Umfeld oder näheres Umfeld, würde ich sagen. Also, so Leute einfach, die ähm, also, die halt nicht so eng waren eigentlich mit uns. Und, äh, das war dann so, dass die aber auch, ähm also, dass halt aber irgendwann diese Vierergruppe irgendwie so auseinandergegangen ist. Und das fing halt damit an, dass, ähm, so eine Person, ähm, die hat halt das Geschlecht gewechselt, wenn man das so sagen kann, und, ähm, die hat uns aber nie darüber
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hat das was verändert, tatsächlich? Also, vom Charakter her dann auch?

Ähm, die wollte halt irgendwie nichts mehr mit uns so zu tun haben haben, weil die auch, glaube ich, wusste, dass das nicht so akzeptiert ist in dies also da so oder zumindest, dass das halt in der Sicht Hinsicht also, ähm also, jeder Mensch also es wäre so toleriert in der Hinsicht, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit haben darf, aber dass es nicht bedeutet, dass die Wahrheit des anderen auch meine Wahrheit ist. Ich glaube, das ist so 'n bisschen die d wie wir das sehen und ähm, und na ja, die Pers also für die Person ist es dann natürlich nicht so ähm, vielleicht nicht so schön, und natürlich müsste man auch, ähm, dann gucken, wie das ist mit Pronomen oder so, weil da ist natürlich dann der Clash, ne? Dass man halt deswegen sage ich auch die ganze Zeit, die Person, weil ich halt weiß, ähm ne? Äh, ja.
Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay, mhm. Es wurde einfach total kompliziert, oder wie? Also, das ist ja auch total schade, mhm.
Äh, ja, genau. Und, äh, das war aber auch das mit der Perso also die hat sich einfach rausgezogen. So, die hat die wollte das nicht. Die wollte diesen ganzen Konflikt nicht, und
Mhm. Mhm, mhm. Vielleicht hat die Person das das, äh, so mit ihrem alten Leben noch verbunden und wollte jetzt neu anfangen, vielleicht? Liegt's daran?
Hm, da ist das weiß ich nicht. Ich glaube eher, es war wirklich dieses, dass die ganz genau wusste auch, dass die also dass Teile der Gruppe das vielleicht nicht unbedingt so sehen oder auch unterstützen. Und, ähm, ich glaube aber auch, dass
Mhm, mhm, das ist ja auch schade, dass du das so mitkriegen musstest, dass die anderen 'ne andere Person ausgeschlossen haben, <clears throat> bloß weil sie es sich anders fühlt, mhm.
Ne, ne, die haben sie nicht nicht direkt, äh, ausgeschlossen, also, ähm, ich glaube die Person hat sich selber eher ausgeschlossen, also ich glaube, das war eher so, dass die Person, ähm, selber, ähm, andere Freunde gefunden hatte und auch auf anderen Plattformen erst mal unterwegs war. Und dann, erst viel später, kam das Coming-out. Und oder we ich weiß gar nicht, ob das das Coming-out ob man das auch so nennt, weil kommt davor, oder? Ich ich weiß nicht genau, ähm, aber da das kam erst viel später und das war auch so, dass, äh, wir den ei also w die Person eigentlich auch immer eingeladen haben zu, ähm, unseren Spieleabenden noch und dann kam halt aber immer so dieses, äh: „Ja ne, ich möchte nicht.“ Und na ja, so haben wir dann die 1. Person sozusagen verloren, und
Mhm. Ah, mhm. Mhm. Mhm, okay. Mhm, mhm. Ja, ja, mhm, mhm. Mhm, ja. Ich weiß, was du meinst, mhm, mhm. Mhm. Mhm, ah ja. Ah ja, mhm, schade. Ja, Menschen verändern sich, ne? Interessen verändern sich und so. Und dann merkt man, okay, ne, ähm, der andere hat da doch 'n neuen Bereich gesucht, äh, und fühlt sich woanders wohler, hat sich verändert oder so. Und manchmal denkt man: „Okay, für die Zeit, wo wir zusammen waren, war's schön und jetzt steht dann vielleicht für denjenigen einfach 'ne neue, äh, Zeit, einfach an“, ne? Und ja, äh, wie war das dann, als der 1. die Gruppe verlassen hat? Ähm, seid ihr da noch dann gut zurechtgekommen, oder war das, äh, schon irgendwie komisch?
Ähm.